あ、そうですね、あの、まあ、そう、そうですね、そっから、まあ、ちょこっと、また別のなんか、サッカーで怪我してしまったんで
うん。 はい。 ああ、そうだったんですか。うーん。
はい、自分の、まあ、やりたい事を見つける為に、格闘技やってみたりとか、色々試したんですけど。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
はい、まあ、最終的には、今落ち着いて、仕事を、ま、経営してるんですけど。
うーん。 お、凄い。
はい、それで最近になって
はい、ええ。
うん、なんかこう、うーん、その工事をやったりする事あるんで私は、まあ、基本的には、あの、管理をしたりとか
はい。 ええええ。
うん、デザインしたりとか、そっちをメインでやってるんですけど。はい。あ、とあるアパートを改修する工事をすることになったんですね。
はい。 はい。 ええ。 はい。
はい、で、そのアパートが結構、築年数経ってて古いんですよ。さよ3、40年ぐらい経ってるアパートで。
ええ。 お、はいはい、ええ。
はい。で、なんとなくイメージ湧きますかね、あの、外に、えっと、共用アパートの共用部って言うんですか、廊下、なんかコンクリートがし敷かれてるのって何となく分かります？
はい。 はい。 はい、分かります。
はい、で、鉄骨の階段が、こう外で、こう露出してるあるみたいな。
はい。 はい。
はい、その鉄骨が2階部分で、あの、錆びて、コンクリートも穴開いてはい、ちょうど部屋の前で穴が開いてる現場があったんですよ。
ええ。 はい。 ええ。 あら、ええ。 あららら。 さんよんじゅんた年経ってるから、古いからって事ですか？
そうなんです、古くて色々ガタが来てて、あの、そこを直さなきゃいけないっていう工事があって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
はい。で、そこに住んでる方たちが、あの、海外から来た出稼ぎまあ、出稼ぎっつったら失礼か、あの、いるじゃないですか、たまに。あ、そうですそうですです。
はい。 うーん、ええええ、工場とかで、ええ、働いていらっしゃる方たちですね。研修生か。うんうん。
そうです。 そんな感じの人達が、えっと、寮でほとんど住んでる
ええええええ。 あ、はい。